Evet.
Yani, ben özellikle su konusunda daha temkinliydim, işte, susuz kalırız falan diye. Doğanın ortasında, eee, biraz korktum açıkçası. Yani o yüzden kaldım.
Evet, yani, işte, eee, bu mesela bu hobin senin, eee, bir daha mutlaka i i iii, ilerleteceksindir. Ben de çünkü zaman zaman kampa çıkıyorum ve, eee, hem hayatında bir yer ediniyor bana güzel hafızalar hafızamda yer, eee, oluyor. Hatırlıyorum, anlatıyorum böyle, eee, arkadaşlarıma hem de, böyle, eee, tecrübe kazanıyorum. Bir sonrası için planlar yapıyorum. O da bir heyecan değil mi böyle şimdi? Plan yaparsın ya, işte, şunu yanımda alayım, bunu alayım, işte, şuraya gideyim. Bir, eee, harita çıkartırsın, bir kafanda bir şey oluşturursun. Eee, bence çok keyifli.
I hı. Evet. Hı hı. Hı hı. I hı. I hı. Hı hı. Tabii, tabii. I hı. Hı hı. Evet, yani, ben zaten böyle bir seyahati planlarken, eee, o planladığım andan itibaren o heyecan başlar bende genelde. Eee, o onu da severim hatta, önem veririm. İşte, bilgisayarda notlar alırım buraya buraya gidersek daha olur diye. Çünkü daha, böyle, zengin kılıyor yani o gittiğin yeri.
Hı hı. Evet, yani seyahatler bir güzel hobiler. Böyle seyahatler heyecanlı, eee, hep değişik yerler. Mesela normal seyahatten bahsediyorum. Yabancı bir ülke görmek. Ama bu tip böyle doğa yürüyüşleri, işte, kamp kurarak yapılan hobilerde, eee, çok daha farklı deneyimler olabiliyor, değil mi?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii, kesinlikle. Yani, eee, işte, o doğa şartları, işte, kiminle gittiğin, eee, neler yapacağın, ilk defa göreceğin yerler. Bunlar ayrı bir heyecan katıyor. İşte, biraz da, böyle, şey de, hani, eee, kaygı demeyeyim de nasıl derler ona? Emm, yani o o şartlara göre kendini uydurman gerekiyor ya. İlk defa mesela sıcakta yürüyeceksen onu, işte, düşünmen gerekiyor. Yani konfor alanının z dışına çıkıyorsun ya, o da böyle insana ayrı bir deneyim katıyor diyebilirim yani konuda.
Hı hı. I hı. Hı hı. Peki, yani, bugüne kadar yaptığın en güzel hobi, eee, bu kamp yürüyüşü ve, hani, trekking diyebilir miyiz senin adına mesela? Yani doğayı sevdiğini ben anlıyorum bundan.
Hı hı. Evet, kesinlikle. Hani, en güzel hobim diyebilirim. Gerçekten doğa yürüyüşü. Eee hı hı.
O zaman umarım, eee, bu hobini, eee, ki ben de çok seviyorum doğayı, işte, kamp yapmayı, doğa yürüyüşlerini daha fazla ilerletirsin, daha sık yaparsın. Eee, çok çok gerçekten çok keyifli.
Hı hı. Hı hı. E evet. Hedefimde Hı hı. Hedefimde şu an 2 yer var, hatta 3 var. Eee, direkt söyleyeyim. İ İtalya'da Dolomites, eee, Fransa'yla İspanya arasında Andorra taraflarında
Hı hı. Hı hı. Çok güzel.
Pirineus Dağları var. Eee, bir de, eee, İspanya'nın kuzeyinde
Çok, çok güzel. Çok heyecanlı ya. Çok heyecanlı. Valla beni de heyecanlandırdı.
Hı hı. Hı hı. Yani, umarım, eee, bu yaz, eee, bir şeyler yapabiliriz. Yani, bakalım.

Evet, evet kesinlikle. Ya, ben şimdi Hı hı.
Sana yeni, eee, kapılar yeni insanlar açıyor.
Hı hı, tam da onunla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eee, bu işte yi 23'lü yaşlarda diyelim, eee, böyle hani hem biraz farklı ortamlar görmek, farklı insanlarla tanışmak için, eee, hem de böyle farklı hobiler edinmek için, eee, Facebook üzerinden takip ettiğim bir grupla, eee, Likya Likya yolu, eee, doğa yürüyüşüne katıldım. Emm
Hı hı. Nedir? Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Antalya değil mi? Türkiye'deki Likya yolu, güneydeki uzun bir yol.
Evet. Evet, eee, bayağı bir uzun bir yol, yani, eee, çok güzel geçti diyebilirim. Çünkü, eee, işte tanımadığım insanlarla gittim, tanıştım, yani, tek gitmemin sebebi de şuydu aslında, hani bir arkadaşıma da teklif ettim ama onun yaz planları vardı. Eee, sonra uy uymadı ona. İşte gittim. Evet. Yani
Nasıl geçti? Hı hı. Belki de daha iyi olmuştu. Yeni insanlar tanımışsın, değil mi? Böyle, eee, yeni arkadaşlıklar belki hâlâ görüşüyorsun o insanlarla bir şekilde, değil mi?
eee, hâlâ kontaktayım. Eee, hatta bir tanesi, eee, Berlin'e taşındı <giggles> Almanya'ya. Eee, işte davet etti de yani bakalım kısmet olursa belki bu yazın sonunda
Hı hı. Böyle kamp falan da kuruyorlar galiba o, eee, yürüyüşte o yani kamp yapmayı seven hobilerim arasında çünkü kamp yapmak, hem yaz hem kış. Eee, yani her hava şartında yapmayı seviyorum. Onu biraz arkadaşlarımla seviyorum. Yani tek kampa hiçbir zaman çıkmadım ama çıkan insanları da görüyorum. O da farklı, eee, bir kafa, farklı bir, eee, zevk. Eee, değil mi? O Likya yolunda, eee, d yaptınız mı öyle bir etkinlik? Kamp kurdunuz mu? Eee uyudunuz mu hiç?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, bir saat Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. E evet, evet, yaptık. Eee çünkü, eee, ben işte o yola çıkacağım için alışveriş yapmıştım. Eee, hatta İstanbul'da, eee, Karaköy'de bir yer var. Eee, gidip işte oradan almıştım o malzemelerimin hepsini. Eee, çadırımı, işte
Hı hı. Ka Evet, evet orayı biliyorum. Kamp ürünleri satıyor değil mi? İşte, eee, bu tip, eee, çantalar, ekipmanlar vs. Doğa ile doğa sporlarıyla alakalı, eee, malzeme satıyorlar. Satan yerler var. Çok iyi biliyorum.
Hı hı. Evet. E Hı. Evet. Hat hatta ismi "Kutup Ayısı," eee, mağazanın ismi. İşte gidip onlardan satın aldım, eee, ekipmanımı, her şeyimi, eee, tamamlamış oldum. Hani öyle olunca insana biraz da daha özgüven geliyor. Çünkü işte doğaya gidiyorsun ama işte hazırlıklısın öyle, değil mi?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Doğada ekipmanının yerinde, eee, her şeyin yerinde olması lazım. Ekipman önemli. İnsana bir şey, güven veriyor değil mi, hani <chuckles> Eee, ne bileyim, kış ayakkabın olmadan, eee, kara çıkmak gibi ayağını ıslanır, hasta olursun. Eee, başına her türlü şey gelebilir.
Doğru. Hı hı. Tabii. Tabii, tabii.

Merhaba.
Merhabalar.
Eee, ya şimdi hobiler, eee, insan hayatında bence çok önemli bir yere sahip. Çünkü, eee, insanı insan yapan şey, eee, biraz da, hani, özellikle modern, eee, yaşamda çünkü çok fazla çalıştığımız ve kendimizi sürekli geliştirmek istediğimiz için o kendimizin hoşuna giden şeyleri yapmak, eee, ruhumuzu da eee, doyurduğunu düşünüyorum. Yani hobi olarak Hı hı. Eee, mesela bu doğa yürüyüşleri hobi olarak benim çok hoşuma gidiyor. Eee, özellikle, böyle, planlayıp gitmek istediğim. Eee, doğa yürüyüşü sever misin bu arada?
Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ya, çok severim. Eee, yürüyüşü zaten çok seven bir insanım. Eee, bu doğada olursa çok daha keyifli oluyor. Bazen tek, bazen böyle bir grupla, eee, arkadaş grubuyla. Eee, çok keyif aldığım bir, eee, aktivite, bir hobi. Eee, bir de böyle tatil yerlerine gittiğimizde de oraların böyle, eee, doğa yürüyüşleri olan, eee, yerlerini keşfetmeye çalışıyorum. Mutlaka seyahat çantama böyle bir rahat bir ayakkabı, spor ayakkabı, işte, bir şort, bir tişört, eee, mutlaka eklerim. Eee, tatildeyken de böyle doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. A, tabii! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, ben de özellikle, böyle, o kırsal yerlere giden, bö böyle, daha hafif tepeli dağlı yerlere gittiğim zaman bu, eee, bileğe kadar uzun şeyler var, eee, doğa yürüyüşü ayakkabıları var. Mesela onu tercih ediyorum ben. Çünkü bazen o, ııı, bastığın yerlerde böyle bir, iii, çıkıntı falan olduğu zaman, iii, o bileğini korumuş oluyor. Sende öyle bir ayakkabı var
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, ekip ekipmanları, eee, oluyor. <chuckles> Dün böyle bir şey, eee, dağ eee, dağcılık çantasına rastladım. Böyle, ufak bir alışveriş yapıyordum. Böyle, o da beni şeye itti, eee, böyle bir, işte, trekking yapayım veya, işte, ben kış sporlarını da böyle, eee, kışın da dağda, eee, olmayı severim. <chuckles> Çanta beni, eee, şeye itti ve güzel bir indirimdeydi. Eee, böyle, alsam mı, almasam mı? Eee, güzel, korunaklı, keyifli bir çantaydı. Eee, ya böyle hobilerin içine girince değil mi, sadece, hani, işte, ekipman alıyorsun, ondan sonra, eee, özeniyorsun, araştırmalar yapıyorsun. Eee, böyle, zihnini olabildiğince her bakımdan açıyor. Eee, yeni şeyler öğreniyorsun, değil mi? Ben bende öyle oluyor. Sende nasıl bilmiyorum ama.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, güzel! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, eee, bende de öyle oluyor dediğin gibi. İşte, eee, ne bileyim, bir aplikasyon indirme, işte, doğa yürüyüşüyle ilgili, eee, yine rotalar keşfetme, eee, ekipman üzerinde Evet, yeni yerler, işte, eee bir de biraz da bu sosyal medyayı da takip edince artık, eee, orada bazı insanlar bunu, hani, yani, gerçekten çok çok iyi yapıyor, işte
Kesinlikle. Yeni yerler keşfediyorsun. Hı hı. Yeni insanlarla tanışıyorsun, değil mi? Yani o, eee, hobiyle alakalı, eee, bu yürüyüş olabilir, dağ yürüyüşü olabilir, başka bir spor veya bir etkinlik olabilir.
A, evet! Evet, evet.